Ah ouais, tout le monde écoutait un peu de tout, quoi. Donc ouais, en t en 3.
Oui, il y avait pas vrai c'était pas vraiment bloqué sur un style, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, tu à cette époque, tu écoutais la musique vraiment, heu, que en avec les échanges de CD, heu, ce genre de choses? C'était c'était que comme ça que tu écoutais de la musique? Heu, tu en écoutais vraiment au lycée, genre? C'était c'était autorisé ou pas?
Ouais. Heu, bah oui, dans la cour de récré, c'était autorisé, du coup. Ah, via FM cour de récré, c'est-à-dire que, quand on avait pas heu, enfin, entre 2 cours, forcément, on allait pas, heu, tu sais, la la pause de 15 minutes entre, heu, 10:00 et entre les à 10:00, là. Forcément, on allait pas se barrer du lycée pour aller quelque part, machin. Tu as tu as 10 minutes, donc heu, tu as pas le temps.
Ah ouais? OK. Oui, il y a pas le temps. Ouais. Ah oui. En fait, dans dans la cour, tu pouvais pas, mais en dehors, c'est là que vous écoutiez?
Non, mais dans la cour même dans la cour, on avait le droit. Enfin, on avait les téléphones portables, donc en soi, en fait, heu, il y avait les premiers téléphones portables où tu pouvais prem les toutes premières musiques que tu pouvais stocker dessus, mais c'était la galère pour les mettre dessus. Tu avais 0 place et tout. Donc, on utilisait pas les téléphones portables. Mais c'est vrai que, quand les smartphones, ils ont arrivés
Ouais.
beh, c'est vrai qu'on avait de la musique sur les smartphones. On a commencé à écouter sur les smartphones ou sur des baladeurs MP3, donc heu, oui. Après, dans le lycée, non, il y avait pas de
OK, ouais, beh oui. Et oui, oui, les baladeurs MP3 aussi, du coup, tu as connu?
Heu, bah oui! Moi, pour le coup, je les ai connus. Mais dis toi, les baladeurs MP3 qu'il y avait avant, ils étaient même plus petits que ce que tu as maintenant quand tu vas, heu, je sais pas si tu vas à Auchan, que tu essaies d'acheter un baladeur MP3. Maintenant, le truc, il est assez gros. Je comprends pas comment i ils ils ont rendu les trucs plus gros, en fait. Beh ouais! Parce que nous, justement, ce que ça faisait, c'est qu'ils devenaient de plus en plus petits, et d'un seul coup, ils ont dû devenir trop petits, et du coup, ils sont devenus plus gros, maintenant. Comprends pas. <laughs>
Comment ça a pu, heu, d dévoluer? <laughs> Ouais, ouais, c'est bizarre. Ah ouais c'était heu. <laughs> Et du coup, toi, c'était quoi que tu que tu préférais comme, heu, comme style entre les 3 que tu as cité avant?